Ya, 2 kültür arasında olmak nasıl hissettiriyor sana? Bunu merak ettim. Biraz bahseder misin?
Tabii, ya şöyle, ben, eee, yurt dışında yaşıyorum şu an, 4 senedir ve, eee, işte, kendi ülkeme gittiğim zaman, eee, bunun, f ve 2 kü yani büyük bir fark hissediyorum tabii ki. Çünkü 2 yaşadığım yer, eee, bu anlamda çok farklı kendi yaş kendi ülkemden. Bence zenginleştirici bir şey her şeyden önce. Eee, çok zenginleştirici çünkü, eee, 2 kü kültürün, eee, aslında, emm, birbirini tamamlayabileceği, yani hiçbir kültür, eee, ü mükemmel değil değil mi? Yani şimdi, eee, bunu iddia etmek zaten absürt olurdu. Eee, ve tabii ki insanın kişiliğinden kişiliğine göre değişiyor. Yani, bazen insan kendi ülkesinin kültürünü, eee, daha özlüyor, ııı, diğer taraftan başka biri, eee, bulunduğu ülkenin kültürüne daha yakın hissediyor kendini. Bence, eee, b bu ikisini de bilmek ve bu, eee, ikisinin arasında aslında birbirini tamamlayıcı noktaları, eee, sezebilmek, görebilmek bence insanı mükemmel zenginleştire bilen, eee, bir mesele. Ya, en basitinden şöyle bir örnek vereyim, mesela mutfak, değil mi? Mutfak, yani her kültürün bir mutfağı var ve bu mutfak, eee, aslında <smacks lips> eee, zaman içinde, emm, orada, coğraf o coğrafyalarda, yani o coğrafyalara özgün olarak yetişen ürünlerin kombinasyonuyla ortaya çıkmış diyebiliriz, değil mi? Mesela, atıyorum, eee, kendi ülkemizde, diyelim ki işte, emm, bazı, eee, belli başlı ürünler çok güzel yetişirken bulunduğumuz ülkede tam tersine bazı başka ürünler çok güzel yetişiyor da o, eee, bizim alışık olduğumuz ürünleri, eee, çok fazlaca bulamıyoruz fakat bu bizim aslında dimağımızı açıyor diyebilirim ben bu noktada, yani, eee, kafamızı açıyor, zenginleştiriyor bence, çünkü, tabii, tabii buyur.
Hı hı. Evet. Harika. Tabii ki. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Evet. Anladım. Şimdi burada araya girmek istiyorum. Eee, aslında 2 kültür arasında olmak nasıl hissettiriyor diye sorduğumda, sen çok olumlu şeyler söyledin. Genelde zenginleşmekten bahsettin. Kültürlerin, eee, farklı farklı şeylerin seni zenginleştirdiğini ve s bunun sana iyi his hissettirdiğini söyledin. Bu çok güzel. Eee, bu buna çok sevindim. Eee, öncelikle şu anda farklı ülkede yaşadığını söyledin. Hangi ülkede yaşıyorsun?
Evet. Evet. Çok tesekkurler. Şu an Macaristan'dayım.
Çok güzel. Peki, şimdi bir de şeye geldin hemen, eee, bunun üzerine, eee, biraz da yemek konusuna geldin. Eee, farklı farklı yetişen ürünler zenginleştiriyor dedin. İşte, ufkunu açtığını söyledin. Bunlar, eee, yine kulağa çok güzel geliyor ama, eee, şeyi, merak ediyorum. Macaristan'da mesela 2 farklı kültür bambaşka kültür ikisi de hiçbir zaman, eee, mükemmel olamayacak kültür. He, yani hiçbir şey mükemmel olamayacak dedin. Eee, peki bu 2 kültür arasında benzerlikler mi seni daha yakınlaştırıyor yoksa farklılıklar mı seni daha, eee, yakınlaştırıyor 2 kültüre de? Zenginleştiriyor. O tamam anladım. Eee, farklı olması çok güzel ama, eee, yakın benzer şeyler neler? Benzer şeyler senin hoşuna gidiyor mu, mesela?
Hı hı. Evet. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Hemen söyleyeyim, yani tabii ki, eee, Macaristan'la Türkiye arasında aslında, eee, mutfak meselesi ile alakalı, yani mutfak mutfağa dair konuşursak şayet birçok benzerlik var. Çünkü, aslında zaten, eee, tarihsel olarak bu 2 halk, bu 2 kültür bir arada yaşamış. Eee, ve dolayısıyla, bu bir arada yaşamışlık, aslında, eee, şöylesi bir, iii, yani, birbirinden feyizlenme, birbirinden öğrenme, birbirinden görüp taklit etme, eee, şeyi yaratıyor, emm, olgusu yaratıyor. Ve bu o olgu aslında, emm, emm, nasıl diyeyim mimariden tut da işte kültür sanata oradan tut da mutfağa kadar her yere yansıyor. Dolayısıyla, eee, aslında soru çok, eee, güzel bir soru bu anlamda, çünkü tam üstüne denk geldi. Eee, bence, eee, Macar mutfağı mesela, eee, Türk mutfağına görece yakın hani, eee, ımm ı, fakat şöyle bir, eee, durum var. Emm, mesela, emm, kullandıkları baharatlar daha değişik ya da işte, eee, yeme alışkanlıkları daha değişik. Mesela işte, eee, atıyorum, mesela, iii, çok basit bir örnek vereyim. Biz bizde, eee, dolma var değil mi işte? Dolma, burada da var ve mesela bizde dolmayı, biz ekmeksiz yeriz. Ama, eee, burada dolmayı mesela ekmekli yiyorlar genelde. Hani böylesi farklar evet, ilginç bir nokta, böylesi farklar var. Ama bu farklar beni mesela yormuyor, beni itmiyor, beni işte, ben beni zenginleştiriyor tamamen. Yani, farklı farklı kombinasyonlar bulup aslında, hani böyle, eee, eee, füzyon mutfağı diyorlar ya böyle hani, eee, karmaşık mutfaklar daha doğrusu yani birbirinden feyizlenen birbiri birbiriyle etkileşime geçip işte, eee, eklektik de olsa, eee, birbirinden, eee, beslenen mutfakları ben çok her zaman çok daha fazla, eee, zengin ve çok daha fazla, eee, güzel bulurum.
Evet. Evet. Doğal olarak. Tabii ki. Evet. Hı hı. A. Evet. İlginçmiş. Evet. Anladım. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Şimdi, eee, birazcık daha geriye gidecek olursak, eee, Macaristan ve Türkiye'nin aslında, eee, tarihsel süreçten beri, eee, tarihten beri geçmiş yıllardan beri, eee, iletişimde olduğunu, ilişkilerde olduğunu hatta, eee, bir zamanlar aynı toprak parçasının altında, aynı devletin altında bulunduğunu, eee, belki de o yüzden etkileşimler olduğunu söylüyorsun. Hatta, eee, Macarların, ııı, Türklerle aynı kökenden geldiği iddiaları da var. Eee, bu da kültürlerin arasında benzerlikler olmasını çok normalleştiriyor zaten. Hem tarihsel olarak hem belki de ırksal olarak, eee, aynı şeylerin paylaşılması kültürü benzerliklerle, eee, kaplamış olabilir. Sen yemek konusunda dolma örneğini verdin mesela. Sadece 2 yemek de aynı ama yeme ta i yö yeme tarzları farklı. Birazcık, tabii ki, farklılıklar olacaktır farklı kültürler olduğu için ama, eee, şimdi senin en çok zorlandığın kültürü merak ediyorum. Orada, eee, bunu gördüğümde ben bunu çok şaşırdım ya da bu beni çok zorladı alışmak konusunda veya sıkıntı yaşadım dediğin bir şey var mı?
Tabii. Evet. Evet. Aha. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet, mesela şöyle e si bir durum var. Mesela, yemek öncesinde, mesela, bizde hiç âdet değildir, hani. Emm m kişi, mesela, bizde, hani, eee, alkol tüketimi, eee, yap, eee, olan yani, e eee, vatandaşlar da bunu yapmazlar yani. Hani, ben de şahsen alkol tüketirim. Ama, eee, mesela yemek öncesinde, e, burada mesela bir, eee, e, böyle shot içki, eee, i içme şeyi var. Eee, evet, evet, eee, öğle yemeklerinden önce. Mesela, bu bana çok <chuckles> eee, yabancı gelmişti. Buna hâlâ alışmak biraz alışmakta biraz zorlanıyorum mesela yani hani. Eee, atıyorum, eee, eşimle, eee, eşim Macar benim bu arada, eee, eşimle, emm, emm, ııı, ailesinin yanına gittiğimizde hemen böyle ikram ederler şeyden önce, eee, öğle yemeğinden önce ve b b biraz zor, yani hani çok güzel bir, eee, âdet ama ba beni hâlâ mesela midemi biraz zorlar yani bu anlamda çünkü benim çok alışabildiğim, alıştığım bir şey değil bu aslında ama başka bir dünya, başka bir pencere açtı bana aslında bu.
Aha. Evet. A! İlginçmiş. Hıh, evet. I hı. Ne güzel. Harika. <chuckles> Anladım. Olabilir. Peki, eee, aile eşinin Macar olduğunu ve onun ailesine gittiğin zaman hâlâ ikram edildiğini söyledin ama çok da alışamamışsın. Peki, dışarı çıktığında belki eşinin ailesinin ikramını reddetmekte, eee, çekiniyor olabilirsin. Eee, o âdeti yerine getirmeye çalışıyor olabilirsin ama dışarıda arkadaşlarınla yemek yediğinde, bir öğle yemeği yediğinde, eee, bu âdeti yerine getiriyor musun? Bu kültürü devam ettiriyor musun? Yoksa "ya benim midemi biraz garip yapıyor, ben çok iyi hissetmiyorum" deyip, eee, o alkolü öncesinde almıyor musun?
Evet. Evet. Evet. Evet, yani, şöyle, eb eb dışarıda, eee, bunu yapmıyorum çünkü, eee, gerçekten, eee, benim biraz zorlandığım, yani, hani, alkol tüketen biri o olarak söylüyorum bunu, benim bi biraz, yani, yemek öncesinde, eee, zorlandığım bir mesele. Eee, ben, eee, dolayısıyla, a e e işte, yemek sonrasında, yani, içilecekse şayet, yemek sonrasında tercih ediyorum. Emm, ama, eee, bu, mesela, eee, içki kültürünün bu anlamda böyle bir araya getirici ve, hani, böyle selamlama içkisi de diyorlar bir yandan. Hani, mesela, bir yemeğe gittiğinizi düşünün, hani. Bu selamlama, bu, işte, eee, eee, shot ikram edilen, yani, eee, böyle küçük bir bardakta tek, eee, eee, yudumluk içilecek, eee, şekilde ikram edilen, emm, i ikramlarla, aslında, eee, bir "hoş geldin" denmek istiyor ve bu bu bu bunun, eee, kendisinin çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Bunun kendisinin çok değerli olduğunu düşünüyorum.
I hı. Çok normal. Hı hı. Evet. I hı. Evet. Ya, aslında, arkasında yatan fikir belki uygulama olarak sana, eee, garip gelebiliyor o olabilir. Alışkın olmadığın bir uygulama belki de ama arkasındaki fikir, aslında, çok düşünceli, çok tatlı bir düşünce. Eee, hoş geldin ikramı olarak, eee, böyle bir alkol ikramı. Kültürden farklı yani. Belki de Türkiye'de hoş geldin diye kolonya ikramı, eee, onlara garip geliyor olabilir ama ikisi de aynı amaçla yapılan farklı farklı, eee, etkinlikler. Bu da senin dediğin gibi zenginliğin bir parçası aslında. Kültür seni zenginleştirmiş. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Sen orada garipsediğin bir kültür olmuş ama eşin Macar. Eşin Türkiye'ye geldi mi? Geldiyse onun şaşırdığı böyle garipsediği bir kültür oldu mu?
Evet. Evet, kesinlikle. Evet. Evet. Evet, kesinlikle. Bu tabii. Evet. Tabii. E, tabii, mesela, eee, el öpme kültürü. Yani, çok, e, eee, garipsiyor, değil mi yani? Hani, eee, özellikle Avrupa'dan gelen insanlar el öpme kültürünü çok garipsiyorlar. Hakikaten, eee, mesela, ya şöyle hani, eee, benim ailem tabii biraz, eee, garipsenmesin, gariplik olmasın diye böyle bir şey dayatmadılar tabii ki. Ama, eee, yine de sağda solda gördüğünde mesela, hani atıyorum daha, eee, büyük akrabalara gittiğimizde mesela işte, hani anneanne, babaanne vs. falan filan
Evet. Evet. I hı. Çok güzel. Hı hı. Belki bir bayram etkinliğinde falan.
Evet, aynen öyle. Bunu mesela gördüğü zaman çok şaşırmıştı mesela, yani hani bu bu bunu niye yapıyorsunuz veya hani, eee, bu öğrenmek sorup öğrenmek istemişti, yani, hani. Ya, bir de işte şey hikâyesi var ya, COVID'den sonra biraz insanlar böyle biraz mesafeli artık birbirine öpme, işte, ne bileyim, hani, eee, temas etme falan filan minimum seviyeye indi ya. Gerçi o biraz aşıldı yine sonra post COVID dönemde falan, COVID COVID sonrası dönemde ama ,yani, şöyle diyebiliriz, mesela, yani, bu mesela biraz, emm, ilginç geliyor hâlâ, yani, insanlara. <chuckles> Evet.
<chuckles> Mantıklı. Evet. Tabii. Çok normaliz çok normal. Yani, şimdi, eee, hiç görmediği bir şey belki, eee, senin alkol ikramına şaşırdığından daha çok şaşırmıştır. Çünkü, eee, yani büyüklerinin elini öpüp alnına götürmek, eee, belki de o taraflarda hiç görmediği bir kültür ve, a altyapısını anlamaya çalışmış olabilir. Eee, onlar büyüklerine saygıyı farklı bir şekilde gösteriyordur. Türk kültüründe ise bu farklı bir şey, eee, farklı bir gösterme şekli. Ve senin de dediğin gibi COVID zamanında aslında, eee, çok zorlanılabilecek bir yöntem, eee, saygı göstermek için. Eee, belki de çok da hijyenik olmayan bir yöntem ama, eee, senin ailen en azından böyle bir dayatmada bulunmamış. Bu da çok güzel. Peki, bunun dışında Türkiye'de görüp şaşırdığı ya da hoşuna giden bir şeyler olabilir. Hani el öpmeye şaşırmış olabilir ama belki de, eee, başka bir kültürden başka bir gelenekten çok etkilenmiş de olabilir. Öyle bir durum var mı?
Evet. Evet. Doğru. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Öyle bir durum da oldu. Mesela, eee, bir gün sokakta yürüyoruz. Bi bir kadın böyle yal yalpaladı, neredeyse düştü, falan, hatta böyle. Bir anda birçok insan sokaktan hemen yanına koştular yardım etmeye, falan filan. Hani, bu, mesela, ona, hani, şey anlamda ilginç geldi, ya, her insanlar işlerini güçlerini bırakıp, hani, işte, esnaf geldi, ne bileyim, işte, emm, çalışan insanlar geldiler vs. falan filan, hani, herkes işini gücünü bırakıp, eee, o, işte, başına kötü bir şey gelen insanla ilgilendi. "Ya, ne kadar duyarlısınız aslında, hani, sokakta böyle birinin başına bir şey geldiğinde falan." demişti. Mesela, bu, eee, hoşuma gitmişti, yani, hani, ben bunu, eee, hiç böyle, eee, algılamamıştım, mesela. Çünkü dışarıdan bir göz bazen çok, eee, daha iyi anlatabiliyor ya her şeyi. İşte, bu, mesela, hoşuna giden pozitif bir, eee, karşılaşması olmuştu, yani.
I hı. Çok güzel. Evet. Hı hı. Harika. Tabii. Anladım. Yani, eee, ı senin için çok normalleşmiş bir şey, eee, insanların birbirine yardım etmesi, herhangi bir, eee, olumsuz durumda bir birlik olunması ve herkesin, eee, işini gücünü bırakıp, eee, o kişiyle ilgilenmesi, eee, çok normal. Senin için çok alışıldık ama belli ki, eee, eşinin memleketinde Macaristan'da, eee, bu tarz şeyler çok popüler değil. Böyle insanlar, eee, belki de başkasına yardım etmeye bile çekiniyor olabilir. Eee, aman dikkat edelim. O zaman orada düşmemen lazım.
Evet. Evet. Evet. Evet, şimdi mesela, aklıma bir şey geldi. Evet, b şimdi aklıma bir şey geldi. Eee, şöyle bir, iii, şey söyleyebiliriz, mesela, emm, mahalle kültürü. Yani, mahalle kültürüyle alakalı mesela hâ hâlâ be benim oturduğum, yani ailemin oturduğu yer hâlâ mahalle kültürünü biraz biraz, eee, sahip olan bir yer. Yani, tam çözülmüş değil orada mahalle kültürü ve, eee, mahallemizin bakkalının mesela çok ilgili alakalı olması, sürekli eve, işte, bir şeyler göndermesi, yani, hani, e ü bedava bir şekilde yani. Hani, bu kadar ilgili alakalı olması sorması, etmesi, çay ikram etmesi. İşte, evet yani, eee, bu mesela, eee, çok hoşuna gitmişti, yani. Hani, eee, bunun, mesela, ne kadar aslında bağ güçlendirici yani, hani ol olduğunu. E, tabii çünkü bu karşılıklıyız sonuçta, yani. Yarın öbür gün o onun başı derde gelince biz oradayız yani. Hani, böyle bir karşılıklı dü güven duygusunun, eee, olması mesela onu çok, eee, d duygulandırmıştı hatta, yani, öyle söyleyebilirim.
Hı hı. Evet. Çok güzel. Hı hı. A, ilginç o da ilginçmiş ama. Kesinlikle. Doğal olarak. Hı hı. Yani, paylaşım kültürü, eee, arkadaşlık, mahalle, eee, ortamı belki de Türkiye'nin en popüler ve, eee, en iç ısıtan geleneklerinden bir tanesi. Bu, eee, Avrupa'nın çoğu bölgesinde olmayan bir özellik belki de. Eee, yani peki, bu konuda orada nasıl işler? Mesela, Türkiye'de, eee, ısmarlama kültürü çok fazladır. Eee, insanlar birbirine bir şeyler ısmarlar. Orada garip geliyor mu insanlara bir şey ısmarladığın zaman?
Evet. Evet. Evet, doğru. Tabii, şöyle, mesela burada 1'incisi hediye kültürü biraz daha az, yani, hani, mesela işte, eee, ya, ben seni düşündüm, şunu aldım, eee, dediğin, eee, zaman hakikaten insanların çok hoşuna gidiyor. Yani, tabii ki kendi, yani y yok, de tabii ki yok değil böyle bir kültür, ama, eee, çok daha aile içine kapalı. Arkadaşlar birbirlerine çok nadir hediyeler alıyorlar, eee, ve hani, b ben bir arkadaşıma bir hediye almak istediğimde mesela, eee, bunu hem garipsiyorlar ama hem de hoşlarına gidiyor mesela. Hani, bu, eee, ilginç bir, eee, farklılık ve zenginlik aslında.
I hı. Harika. İlginç. Hı hı. Peki, onlar sana hediye alıyor mu? Hani, bu alışkanlığı onlara kazandırabildin mi?
Evet, onlar da Tabii, çok çok güzel bir noktaya değindin. Onlar da artık bana hediye almaya başladılar, öyle söyleyeyim, yani. <chuckles>
İii, çok sevindim, yani, gerçekten, eee, bu en başta kültürün, eee, zenginleştirmesinden bahsettin ve sen çevrendeki insanlara, eee, senin kültürünü aşılamışsın. Onlar sana, eee, ikram kültürünü aşılamış be farklı şekilde de olsa. Eee, yani çok güzel bilgiler verdin. Çok güzel anılar anlattın. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım.
Evet, evet. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.